ما فيش شك طبعًا إن الحياة في الريف بيبقى لها وضع، ببسط ببساطة الريف والخُضرة والجو الهادي اللي فيه، والعيش وال وال وال والعيش في المدينة برضو بيبقى ليه وضع تاني، زحمة وتلوث ومساكن كبيرة وعمارات وكده. قل لي كده، أنتَ من سكان الريف والّا من سكان المدينة؟
أنا كنت من سكان الريف بس نقلت في المدينة، يعني دلوقتي حاليًا مُقيم في المدينة.
آه يا تر يا ترى كان إيه سبب نَقلتك؟ هل مثلًا وظيفتك ات غيرت شُغلك أو كان الشُغل اضطرك إن أنتَ تنقل للمدينة وكده؟
آه والله حاجات كتير؛ يعني الشغل وال و والمدينة برضو بيبقى فيها خدمات أكتر وبيبقى فيها مرافق أكتر وحاجات كتير، يعني ليها مميزات أكتر من ال من الريف الحقيقة يعني.
مفهوم، مفهوم، مفهوم. طب كونك إن أنتَ كنت شخص عايش في الريف بقى ببساطته وبهدوءه وبجماله وبرونقه المعهود والمعروف، وانت واتنقلت بقي للمدينة بزحمتها ودوشتها، قلت لي كده بقى يعني أو قل لي كده بقى يعني، أنتَ عرفت تعيش إزاي ب ببساطة في وسط زحمة المدينة وضوضاءها ودوشتها وكده؟ وعرفت توازن حياتك دي إزاي؟ بحيث إن أنتَ أتنقلت من بيئة لبيئة تانية خالص.
فعلًا، والله الموضوع العيشة في المدينة صعب جدًا الحقيقة، والعيشة نفسها غالية. وغير كده، إن المدينة بِ معظم الوقت تلاقي في زحمة وعربيات وكلاكسات.
آه.
ورتم الحياة عالي جدًا ومتسارع كده، و والدنيا هناك تلاقيها ملعبكة كده، وده داخل في ده، وده بيتخانق مع ده بيبقى الجو صعب خالص. وغير بقى الدخان والدخنة بقى وال وال والم وال والحاجات بقى اللي زحمة زحمة كده، زحمة، طول الوقت زحمة، المدينة على طول زحمة بقى، معظم الوقت، حتى الصبح أو بالليل <clears throat> ما فيش ما فيش حاجة هناك اسمها م يعني على طول زحمة كده. يعني أنا مش عايز أقول لك إن أنا
حقيقي. اهم. حقيقي. يمكن م ي يمكن آآ الكلام اللي أنتَ بتقوله ده يعني مصداقًا لمقولة بت بت بتتقال على بعض المدن اللي موجودة في العالم يقول لَك: "المدينة التي لا تنام." يعني ليل ونهار الناس آآ حياة دايمًا بتدب فيها وبيبقى فيها حركة زي أنتَ ما بتقول، ومواصلات وعربيات و وقُطُرات وتلوث وكده. حقيقي فعلًا المدي المدينة بيبقى لها لها وضع تاني مختلف تمامًا عن الريف. قل لي بقى أنتَ وازنت إزاي، وقدرت تتكيف مع الوضع ال الغريب دا إزاي؟ و وقبل كده قل لي حياة الريف كان شكلها إيه برضُك وكده؟ واديني واديني فكرة عن حياتك في الريف كان كان وضعها إيه، والفرق ما بين هنا وهنا وكده يعني، احكِ لي.
فعلاً. بالضبط. والله بص هاقول لك، آآ حياة الريف بالنسبة لي كانت أسهل بكتير من حياة المدينة، لأن حياة الريف آآ ال من ناحية المناخ والجو وال والسرعة الحياة والرتم أهدى بكتير جدًا، من ناحية حياة المدينة. وغير كده برضك، إن آآ، آآ، الر الريف ميزته إن الهوا فيه هوا نقي، يعني هناك حتى الملوثات يوم ما الدنيا تحصل إيه، يعني عربيتين وموتوسكلين وخلاص، يعني الدنيا م ملمومة. آآ إنما المدينة كل يوم بيبقى ييجي لها ناس من برّه المدينة كتير، و وناس بتخرج وناس بتيجي. إنما الريف، القرية بتبقى م ناسها معدودة على الإيد يعني، مش معدودين على الإيد بس بيبقى يعني محدودة شوية.
أيوه. إمم، مفهوم. محدودة طبعًا. يعني مفهوم طبعًا، بيبقى القرية ع عدد عدد الأسر فيها بيبقى أبسط، المدينة بتبقى متسعة طبعًا، وبتضم ناس كتير. امم، مفهوم طبعًا.
آه. آه، بس على فكرة بقى، العيشة في القرية كانت أرخص من ناحية حاجات كتير، خاصةً من ناحية الخضار <clears throat> والفواكة والألبان، وبالأخص الألبان والجبن والكلام ده.
إشمعنى ب آه، ل ليه ليه المنتجات دي تحديدًا، الخضار والألبان والجِبن؟ إشمعنى؟ ليه ليه الأسعار رخيصة فيها في الريف؟
هاقول لك، لأن أنا يعني بما إن أنا واحد قعدت في مدينة، فأنا جربت موضوع المدينة، يعني مش عايز أقول لك إني <tsk> عشان خاطر أشتري جبنة في المدينة؛ بيبقى الموضوع صعب، الجبنة اللي هي الفلاحي البلدي ديَّة، اللي هي بتبقى آه ال ال اللي هي تبقى معمولة من اللبن دي، يعني الجبنة بقى ال آه آه عشان خاطر آكلها في المدينة بتبقى غالية جدًا، وبتبقى صعبة إن أنا أصلًا ألاقيها، و يا عالم بقى هالاقيها، هل هي فعلًا جبنة، آآ، جبنة بلدي بجد، والّا محطوط عليها إضافات وحاجات من ديَّة؟ والّا هي مُصنَّعة والّا إيه؟ الجبنة البلدي لما باجيب أجيبها مثلًًا من القرية أو كده، باروح لش ل ل لحد أو واحد أو واحدة عندهم حبة يعني جوا جمايس وكده، آآ، بيحلبوا الجاموسة وبيعملوا الجبنة لبن، قدا بيعملوا لبن جبنة قدّام قدّامي يعني، وبيبقى كل حاجة قدّامي.
القريش، آه، تقصد يعني. أيوه القريش، الجبنة القريش. أيوه. بتبقى نضيفة و و وصناعة يدوية وفي البيت؛ فبتبقى أنضف و وكمان مافيهاش مواد حافظة زي الجبن اللي بتبقى معلبة وكده. مفهوم طبعًا. اهم.
بالضبط، بالضبط فهو المشكلة بقى في المدينة إن أنا باروح أشتري نفس الجنة ديّة، بس أنا مش عارف مصدرها إيه! ولا أنا عارف هي اتعملت إزاي! ولا أنا عارف، هل هو دَوّة أصلًا لبن؟! ولا دي بُودرة ومعمولة ت معمولة لبن واتعمل منها جبنة؟! ما برضو يبقى في كده حاجات بيتلعب فيها برضو مش هاضحك عليك يعني، وما أقدرش برضو أظلم كل الدك التجار، بس المقصد من هنا إن أنا لما لما أروح أجيب الجبنة من الشخص قدّام قدّام مني، هو عنده عنده عنده مثلًا بهايم أو جمايس أو كده، بيربيهم، و واللبن يعني بيتحلب قدّامي، وكل حاجة قدّامي والجبنة بتتعمل قدّامي، ده بيخلّيني من جوايا <tsk> مطم مطمئن أكتر، حاسس إن الدنيا
آه. حقيقي. حقيقي في ناس كتير بت ح حقيقي فيه ناس كتير بتقول زيك كده، إن الحاجات لما بتبقى طازة وجاية من مصدرها على طول آآ بتبقى أشهى وألذ، وبيبقى فيها قيمة غذائية ع-عالية، ما فيهاش مواد حافظة ضارة، يعني حتى يمكن في شعار بعض الشركات بت بت بترفعه كده يقول لك:" من مزارعنا رأسًا إليك." يعني من المزرعة على طول ليك؛ عشان يبقى ال يبقى ال العميل أو المستهلك متطمن إن المنتج ده طبيعي 100% مافيهوش مواد حافظة، وجاي من الألبان الطبيعية، وجاي جاي من البقر أو الجاموس ال كده، فهي فعلًا مفهوم أوي إن أنت يعني كنت بتعاني في حتة إن تلاقي الحاجة الطبيعية اللي أنت كنت بتلاقيها في الريف والمشهورة في الريف فعلًا زي الجبنة القريش دي، مفهوم منك أوي كده.
صحيح. لا هو في نقطة كمان برضو يعني ع بتبقى أرخص في ال في الريف، يعني مثلًا آآ أنا لو آآ، لأن أنا باروح أجيبها من الشخص نفسه، فبتاع مثلًا المحل أو السوبر ماركت أو أ اللي في المدينة إن كان مثلًا بياخدها من الراجل اللي في القرية أو مثلًا حد بيجيبها له أو الله أعلم بي بتيجي له إزاي أو بيعملها إزاي، بتبقى أغلى. لأن أنا باجيبها من مصدر من القرية، فباجيبها بالسعر الأصلي بتاعها. هو بقى على ما بتوصَل له لازم يطلع له حسنته، يعني لازم يطلع له برضو نسبته في الحاجة. ما هو مثلًا آه يعني مثلًا مش هيجيب مثلًا الجبنة ب100 من الفلاح مثلًا زي ما أنا باروح أجيبها مثلًا ب100، هيبيعها ب100، لأ، هيبيعها مثلًا ب110 يبقى أنا كده دفعت فلوس زيادة. ف فالحاجات دي
اهم. امم. أيوه. تجارة بقى وكده، آه. اهم، طيب أنت كده بتكلمني عن الأكل والشرب وكده، والفرق ما بينه وما بين المدينة و والريف ويمكن فكرتك عن الريف قوية؛ لأنك أنت عِشت في الريف، وعارف طباع الريف وكده، طيب بالنسبة بقى ل ل لضوضاء المدينة وكده وهدوء الريف، عرفت تتكيف ما بين ال تتكيف ما بين الاتنين إزاي؟ أنت كنت راجل عايش في بيئة هادية ونضيفة، وما فيهاش لا دوشة و وأكتر حاجة فيها اتني اتنين موتوسيكل زي أنت ما قلت وحاجات بسيطة، حتى وسائل المواصلات بتبقى فيها بسيطة، ما فيش تلوث ما فيش كده، لما اتنقلت للزحمة و الدوشة ديّة، عرفت تعيش الب البساطة اللي أنت كنت عايشها في الريف إزاي؟
أكيد. آه.
قدرت تعمل تدابير مثلًا أو كده والّا إيه الدنيا عملت معاك إيه؟ امم.
والله بُص أنا مش هاض آه، بُص بُص، أنا مش هاضحك عليك أنا في الأول، كانت الموضوع معايا كان صعب شويّة لأن أنا آآ كنت يعني متعوّد على عيشة القرية والهدوء وما فيش زحمة ولا وكده، والدنيا كانت هادية. بس لمّا رُحت المدينة مش عايز أقول لَك إن أنا كنت ما بعرفش أنام أصلًا من ز من مِن الهيصة والكلام دَوَّة والكَلاكسات العربيّات والكلام ده. مش عايز أقول لَك إن أنا ما اقدرتش أتأقلم تمامًا بس حليت الموضوع برضو، يعني، آآ
إزاي حليت موضوع الدوشة ده و وعلى أساس إن الدوشة في المدينة دي مستمرة، ويمكن علشان تعالجها لازم المدينة كلّها تَصمُت أو كده فأنتَ عَمَلت إيه حقيقي، قل لي؟ امم.
هاقول لَك. آه. هاقول لَك، هاقول لَك، أنا كنت ساكن في مكان في عمارة، آآ، في دور يعني فِ م من الأدوار اللي هيّ في الأولاني تحت دِيَّة، في الأو الأدوار ديّة آه، بتبقى قريبة مِن الأرض، بتبقى قريبة مِن الصوت آآ بتاع العربيّات وكده. فأول ما لقيت كده الحقيقة لمّا لقيت نفسي مش قادر أتأقلم، رُحت نقلت في عمارة تانية في نفس المدينة برضو، بس في في الدور العاشر كده أو حاجة يعني
الأرضي مثلًا أو التاني آه. الشارع يع بعيد عن الضوضاء يعني.
آه، آه عشان خاطر إيه، أفصل، مش عايز أقول لَك إنّي لمّا نقلت في ال في في في دور عالي في مدينة حسّيت إن الدنيا جميلة جدًا، والأجواء كويّسة والهوا نقي، والدنيا أحسن بكتير ول كنت باقوم أبص بقى مِن الشبّاك بقى أسمع أسمع صوت الكَلاكسات والزحمة تحتي بقى، يعني بالنسبة لي الناس أصلًا آه بالنسبة لي كده لمّا أبقى في الدور العاشر فوق شايف الناس تحت ماشية عاملة زي النمل، ونادرًا بقى ما يطلع لي صوت دوشة يعني حتّى لو لو طلع، أنا ده أنا لو أنا قفلت الشبّاك خلاص كده الموضوع خلص، صعب بل مستحيل إن إن ألاقي صوت وصل، يعني مش عايز أقول لَك إن أنا كمان بقى الموضوع بالنسبة لي أهدى مِن القرية كمان، لأن القرية برضو البيوت فيها بيكون بنظام اللي هو إيه، دور أوّل وتاني مثلًا أقصاها. مُعَرض إن ممكن مثلًا موتوسيكل يدّي كلاكس، يدّي حاجة بتاع، آآ الواحد مثلًا يتفزع أو يكون مثلًا بيعمل حاجة مهمّة والصوت دَوَّة ممكن يأثر عليه. فَ آه، فدي فدي ميزة بقى لمّا أنا نقلت ف ف في دور عالي في العمارة اللي أنا في في عمارة تانية يعني وكده
بعيدة عنك آه، مش قريبة. امم. آه. فاهمَك. أيوه، مفهوم.
لقيت إن الدنيا هدوء. يعني آه، يعني يعني مش عايز أقول لك دَبِّة النملة باسعمها، لأن ما فيش إلا آه، آه بجد ما هو ما فيش إلاّ أنا في البيت كله، والدنيا هدوء وما فيش حد، ما فيش سكو م ما فيش صوت، كله سكون. يعني باق بجد بدون مبالغة يع
تغلبت تغلبت أنتَ على المشكلة دِيِّة. <laughs> آه. كويس، كو كويس إن أنتَ ي قدرت ب بتدبير بسيط إن أنتَ تنقل لدور عالي، إن أنتَ تتغلب على الأصوات اللي كانت بتبقى قريبة أوي من الصو من ال الأدوار اللي هي بتبقى مخفضة تحت، زي الدور الأول أو التاني. طيب، بالنسبة بقى لزحمة المواصلات و وكده، المدينة بيبقى فيها تاكسيات وفيها أوتوبيسات وفيها عربيات كت نقل كتير وكده، آآ، كُنت بتتعامل مع دي إزاي يعني؟ هل لقيت بديل مثلًا عن المواصلات الزحمة دِيِّة إن هي توصلك مثلًا شغلك اللي أنتَ نقلت فيه في المدينة وكدا؟ آآ، آآ تجنبك الزحمة دي؟ هل في مواصلات في الم في المدينة بتبقى بديلة فعلًا، تجنبك الشوارع الزحمة ووقفة العربيات والكلام ده كله؟ أتغلبت عليها إزاي؟ اهم.
آه، آه. آه، والله بُص، هاقول لك، أنا في الأول خالص، <clears throat> آآ، كنت ب كنت بالجأ للوسائل المواصلات التقليدية. إن أنا مثلًا أنزل من البيت، أركب سرڤيس قدام البيت، آآ سرڤيس تاني يوديني على عربية أركبها، عربية وأنا أصلًا شغلي عشان أروحه كنت باركب له حوالي من مواصلتين ل3، يعني على حسب السواق وعلى حسب
امم، آه، كتير برضو 3 مواصلات، مجهدين وكدا، مرهقين ليك. طبعًا، اهم.
آه. بَس لمّا لقيت إنّ المَوضوع مُجهِد، وعمّال باطْلَع وأنْزِل وتَكْسير و والواحِد ف يعني تعِبْت فعلًا مِن المواصَلات وكده، وكنتْ باجي حتى آخر اليوم، لَقيت نفسي تَعبان، عنت باخُد أوبَر بقى.
آه
عنت باخد أوبَر. آه، أتّصِل بالسواق أو ع أو على أو على البرنامج بِتاع أوبَر دَوَّة، أحْجِز لي سَوَّاق واب أخَلّيه ييجي عَلى المَكَان اللي أنَا فيه، ويوَدّيني كل يوم. وعَلى فِكرة، التكلفة هي هي، يعني مُمْكِن تكون أغْلى سِنَّة بسيطة، بس هي هي مُقابِل إنّ أنا، آآ، باروح الشُّغْل بتاعي في مكان في وقت مَضْبوط، آآ، باروح آآ، فايق، باروح نَشيط. ما ب ما باتنقّلش بقى
أيوه. من مُواصلة لمُواصلة، أيوه فاهمك، طب
ما باتنقّلش ما بين كَذَا عربية أو كَذا مواصلَة، لأ، هو آخْري اللي هو آآ، أرْكَب عَرَبيَّة واحْدة من قدَّام البيت تنزلني قُدّام الشغل؛ فدي حاجَة كو حاجَة كويّسَة ي
طي جميل، آه، جميل. يعني أنت بتقول أوبر كمان التكلفة بتبقى بسيطة بتبقى مواسل مُواصْلة مباشرة على طول لشغلك، ويمكن سواقين الأوبر أو كده بيبقوا محترفين شوية، عارفين الشوارع اللي ما بيبقاش فيها ضغط وبيبقى معاهم GPS بيعرفهم الشارع اللي هو ي بيكون خالي من الز الازدِحام، وبيختصروا الطرق، بيبقى عندهم خبرة كافية؛ علشان كده هم حتى بيختاروهم بعناية، الشركات الكبيرة اللي اللي بتبقى شركات توصيل وكده- زَيّ الشركة اللي أنت ذكرتها دِيَّة- بيبقوا بخ مختارين السواقين والكباتن بِتوع العربيات دول بيبقوا بعناية أوي، علشان يبقوا عارفين الشوارع اللي هي الف الفاضية مش و وكمان عندهم قدرة على التعامل مع الGPS والتكنولوجيا. يعني هي تجربة حلوة برضو. طيب، ما جربتش تركب المترو؟ المترو برضو ده مواصلة بتبقى مباشرة ورخيصة و وتكلفتها بسيطة ويمكن ما بيبقاش بيبقى مريح ومُكيَّف وكده. ما جرَّبتش مَرّة تركب المترو في ال في المدينة اللي أنت فيها؟ والّا المدينة اللي أنتَ فيها ما فيهاش متْرو؟
هي فيها مترو وأحيانًا باركبه بس مش كتير. يعني أنا أفتكر إن أنا كنت باركبه الأول، أيام ما كنت في البيت القديم اللي أنا قبل ما أنقل بقى ال كم أيام ما كنت في العمارة القديمة اللي أنا كلمتك عليها دي، كانت قريبة مِن المتر فأنا كنت بَ كنت ب كنت ب باخ بانزل مِن البيت، أروح على المترو حتى كنت باخدها يعني حوالي 3 3 دقايق مَشي، وأكون ع عند المترو وكده وأركب مترو وينزلني قريب مِن الشغل، بس لما نقلت بقى المكان الجديد، آآ، ال حسيت إن
آه. آه. أيوه. آه.
الموضوع أبعد شوية، إن أنا يعني لأ، لازم آخد مواصلتي مواصلة كمان عشان خاطر أوصل للمترو. فبرضو الموضوع هيكون فيه يعني إيه؟ <tsk> آآ شيل شيل وحط و وأطلع وأنزل وكده لأ، فقُلت لأ هو يعني ممكن Uber آآ أَي نعم، آه هياخد فلوس أكتر شوية بس أ أريح لي، وبالعربية بيكون فيها تكييف وس والسواق بيشغل لي الأغاني اللي أنا عايزها و و ويعني الدنيا بتكون كويسة وحلوة يعني، في Uber وفي DiDi وفي حاجا شركات كتيرة يعني توصيل.
تكلفة ومشقة. آه، طبعًا يعني أنتَ طبعًأ مع التطور دلوقتي والدنيا بقت فيها تكنولوجيا وفيها إنترنت وفيها سهولة وفيها يُسر وفيها موبايلات، بتقدر فعلًا زي أنتَ ما بتقول كده توصل لل إإ ل لشركات ت تحجز لَك رحلات لأي مكان، حتى لو أنتَ عايز تلف المدينة بحالها ممكن وتروح شغلَك وكده. حقيقي أنتَ فعلًا يعني ببساطة أوي عبرت عن عن عن عن عيشتك في الريف وعن الفرق بينها وبين المدينة وعن التدابير البسيطة اللي أنتَ أخدتها وكانت تدابير جميلة أوي عشان ت ت ت تتعود على زحمة المدينة أو تتجاوز زحمة المدينة. حقيقي تجربة مفيدة وأنا استفدت منها كتير، وأتمنى إن الكلام بيننا يتكرر تاني. أشكرك شكرًا جزيلًا.
ده أنا أكتر والله طبعًا واستفدت جدًا من الكلام معاك برضو، والعفو.